อ๋อ เรา
พอจะ ท โอ๊ย รู้จัก ดัง พันกร เขา เขาหายไปนานเลยนะ
อา คับ เขาผันจาก อ่า เป็น เขาเรียกอะไรนะคะ เจ้าชายมาเป็นแบบตัวแม่ตัว Mom สมัยนี้เขาจะเรียกตัวแม่ตัว Mom
ค่ะ อ๋อ อ้อ ๆ เออ เคยได้ข่าวมาบ้าง แต่ว่าเหมือน แต่เราไม่ค่อยออก ไม่ค่อยเห็นเขาออกหน้าสื่อสักเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะออก แต่เวลามีคอนเสิร์ต หรือว่าเวลามีกระแส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะตาม เพจเฟซบุ๊กบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อืม ค่ะ อืม แต่เขาดังมากเลยนะ สมัยก่อนน่ะ เมียเขาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลย เพื่อนเราก็ชอบมากท้องไม่รับเนี่ย เออ แล้วก็เพลงแบบ เพลงช้าเขาก็แบบ โอเคอะ แต่เราจำไม่ได้แล้วเพลงช้าเขา คือเพลงอะไร?
ช ใช่ <chuckles>
อืม เป็นเหมือน
โอ้โฮ อันนี้ จำ ไม่ได้เลย
เหมือนตัวพ่ออาร์เอส เลย เมื่อก่อน ดัง พันกร น่ะ <chuckles> เออ แต่เราจะชอบเป็นเพลงสนุก ๆ มากกว่า
ใช่ แต่ ว ใช่ นี่ของ ของ D2B อะค่ะ เคย เคยฟังไหมคะ?
ค่ะ เคย โอ้โฮ ช่วง D2B ออกใหม่ ๆ นี่ก็คือแบบ ดังมาก ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะ ซ่าสั่น ๆ <chuckles>
เฮ้ย! ยัง จัง ยัง ฟังตั้งแต่เด็กเลย จำได้ แบ น่าจะแบเบาะเลยมั้งคะ ที่เปิด เขาเปิดให้ฟัง
ใช่ เออ โอ้โฮ แบเบาะ <chuckles>
อ่า
มันจะมีเพลง ซ่าสั่น ๆ แล้วก็เพลงช้า เขา อะไรนะจำไม่ได้แล้ว

โอ้โฮ ไกล เหมือนกันคะเนี้ย
ใช่ ๆ ประมาณ เนี้ยค่ะ อะไรนะคะ?
ยุคต้น ๆ ของจริงนะคะ เนี่ย
ใช่ค่ะ เรา เราโตมา กับ ทาทา ยัง เรามา โตมากับสมัยแบบมอสกับทาทา จักรยานสีแดงอะ ดังมากตอนนั้นน่ะ อา โลโซ ใช่ เราก็โตมากับโลโซ อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ เราเป็น 90 ของแท้
ค่ะ อ๋อ อืม <chuckles> แต่ว่ามีเสน่ห์นะคะ เพลงพวกนี้ เวลาไปคอนเสิร์ตนี่คือเต้น เต้นแล้วก็ร้องได้เกือบทุกเพลง ถึงแม้จะดำน้ำ แต่ว่าก็รู้ ทำนอง ของเขา
อา ใช่ ค่ะ อา อืม อืม เราว่าแบบขนาดเด็กสมัยใหม่อะ ก็ยังรู้จักเพลงเก่า ๆ พวกนี้นะ เพราะด้วยความที่มัน ดัง มันติดหูมาตลอด อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ค่ะ ก็ ก็เหมือนสมัยนี้ ก็ เด็กเขาก็เริ่ม ผันกลับไปฟัง แล้วก็เอาแผ่นเสียงเนี้ยกลับมาเล่นใน TikTok บ้าง ใน Social บ้าง อย่างเงี้ย อืม เอามาเต้น ให้มัน เป็น viral อืม
อืม เออ อ๋อ เหรอคะ? เออ ดี ค่ะ เพราะเหมือนที่ อ๋อ ดีเลยค่ะ เพราะเห็นแบบเหมือนช่วงปีที่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีแบบ เอ่อ <tsk> อะไรนะ เหมือนกับ
อืม ค่ะ
เอ่อ คอนเสิร์ตยุค 90 บ่อย ๆ ใช่ไหม? เป็นแบบแกรนดี้ กับอาร์เอส มาแบบรวมตัวกัน อะไรอย่างเงี้ย เราเสียดายมากค่ะ เราอยากไป
ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ แบบ เนี้ย จัดบ่อย ใช่ค่ะ แบบ เออ
อืม ใช่ แล้วเราก็ ค่ะ
อืม เราก็ อยากไปเหมือนกัน แต่ ไม่ได้ไป
อ๋อ แล้วอย่างงี้ คุ คุณหมวกเนี่ยได้ฟังเพลงแบบยุค 90 บ่อย ๆ เหมือนกันไหมคะ?
อืม ฟังค่ะ เพราะว่าพ่อกับแม่ฟังค่ะ อย่างเพลงของ ทาทา ยัง ก็ "ซักกะนิด" แล้วก็ "โอ๊ะ โอ๊ย" ไหมคะ? "มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์"
ฟังแล้วมันจึ๊กในใจเลยแบบว่า พ่อแม่ฟัง <chuckles>
อืม <chuckles> มัน มันติดมาค่ะ แต่ว่าเป็นเรื่องดีนะคะ เรามีคลังเพลงเยอะขึ้น เรา จะไม่ต้อง ฟังเพลงสมัยเราอย่างเดียว ก็ฟังเพลงสมัยพ่อแม่ ก็ฮิต บ้างเลยอะค่ะ ผ้าเช็ด อย่างผ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็ โอ้โฮ
ค่ะ อืม เออ ค่ะ เออ ใช่ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า Triumphs Kingdom
<chuckles> ใช่ ๆ ๆ แล้วก็ "บุษบา" นี่คือแม่ชอบฟังบ่อยมาก ของ นิโคล เทริโอ เงี้ยค่ะ อืม
อืม โอ้ อ๋อ ๆ นึกว่า "บุษบา" พี่ป๊อด Modern Dog <chuckles>
อ๋อ อันนั้นก็ฟังค่ะ ฟัง ฟัง แต่ว่าแม่จะชอบเปิดเพลงของ นิโคล เทริโอ แต่เราอะชอบ เปิดของ Modern Dog ค่ะ
นิโคล อืม อืม เราชอบ เราก็ชอบฝั่งเบเกอรี่ ชอบฝั่ง อ่า พี่ป๊อดเหมือนกัน ไรเงี้ย เพราะว่าเหมือนตอนนั้นน่ะ เขาเป็นแบบวงที่ออกมาเป็นออลเทอร์นาทิฟแบบยุคแรก ๆ เลย น่าจะเป็นแบบ เออ ที่แบบออกมาแบบแล้วดัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปกติถ้าเป็นออลเทอร์นาทิฟเนี่ยมันจะเป็นแบบวงที่ฟังเฉพาะกลุ่มมากกว่า ไม่ได้แบบดังเป็นล้านตลับเหมือนพี่ป๊อด อะไรอย่างเงี้ย อืม พอจะทันสมัยนักร้อง 1,000,000 ตลับไหมคะ?
อือฮึ อืม อืม อืม ดัง พันกร เหรอคะ?
ดัง พันกร ก็ ก็ดังอยู่นะคะ ตอนนั้น แต่ดัง พันกร เนี่ยเรา น่าจะ ม.ต้น แล้ว ตอนนั้นน่ะ ประมาณ ม. 1 ม. 2 ดัง พันกร น่ะค่ะ